ب أنت ب يعني بتحطهم mix كده وتِقَلِّبُه والّا أنت ماشي إزاي يعني؟ <giggles> إزاي؟ <chuckles>
<giggles> أيوه طبعًا أنا ب بُص آآ ده دي ده بيبقى طبق وده بيبقى طبق باخد بالمعلقة من العسل وأحُط على الكشري وأَقَلِّب وأروح جاي آكِل.
معقولة! طَب وده بيبقى طعمه إيه في الآخر؟ <chuckles>
آه. أنا باحب طَعمُه كده.
آآ يعني أي قصدي بيبقى أكيد مسكَّر في الآخر صح؟ والّا بيبقى نُص ونُص؟ <chuckles> آه. أنت الأكلة دي لسه عاملها يعني من قريب والّا بَقى لك كتير؟
<laughs> آه طبعًا آه طبعًا آه طبعًا مِسكَّر ده عسل اسود. <laughs> فده حاجة لا لا لأ أنا كنت باعملها أيام الشباب دي قبل الجواز، يعني كانت والدتي تعمل العدس دوّة الكشري ده وأنا أروح جاي حاطه بالعسل وآكِل.
إمم. تمام. طَب أنت مش شايف اللي ولادك مثلًا أو زوجتك شايفين اللي الأكلة دي لأ مش مش هينفع والّا أنتم ممكن تاكلوها كلكم؟
ما أقدرش أقول لهم كده ما أقدرش أقول لهم كنت باكل كده أساسًا. <giggles>
<chuckles> فما بتقدرش تقول لهم أنت <chuckles> معقولة! <chuckles> طَب بتاكلها إمتى بَقى وبتاكلها فين؟
أنا ما أقدرش طبعًا. ما باقول لك كان الكلام ده من زمان وأنا لسه صغير يعني ما خلاص بعد اتجوزت بَقى و فهمت لا لأ خلاص بَقى جربتها خلاص.
يعني ما بيجيلكش كده نِفْسَك تاكل أو بت <chuckles> تمام.
ما ينفعش يتعمل قدّام العيال هيشبطوا فيها.
إمم أنت شايف إن هُم هيحبوها يعني؟
آه طبعًا آه طبعًا.
طيب أنا عايز أعرف أنت أصلًا بتحب تطبخ والّا لأ؟